Ouais je pense, heu, pas si longtemps que ça, ça a peut-être duré une petite demi-heure même pas ou un truc comme ça, mais s oui bah quand tu es oui, quand tu es dessous c'est très l heu, quand tu es c'est très long, hein. <chuckles>
Et oui, mais ça peut être long 1/2 heure. Hein? Il faisait froid? Ou ça vous aviez pas trop de problèmes de température? Ça ça allait ou pas?
Bah si, au début, on était congelés parce que vraiment, heu, l'eau comme ça, heu, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était tellement stressés qu'en fait l'eau a et on bougeait tellement pour retourner le matelas en fait, que l'eau, moi, je me souviens, elle s'est réchauffée et vers la fin, en fait, c'était de l'eau tiède, donc on était trempés, mais c'était tiède, donc heu, ça c'était, du coup, un peu moins désagréable.
Ouais. <chuckles> OK.
Et donc on a survécu, heureusement, bah, je suis là, donc heu, voilà. <laughs>
Bah, oui, heu, je j'entends. <laughs> Mais c'est heureux, dis donc ça, c'est une sacrée aventure, ça, et ta copine, elle a été courageuse, heu heu, vous a comment vous avez réagi tous les 2? Parce que dans des dans des situations un peu triviales comme ça, finalement, on est pas tous faits pareil et on peut réagir de façon différente. Quelle est quelles ont été vos 2 réactions, réflexes?
Mmh. Heu, je pense qu'on était tous les 2 terrorisés, mais on a su, heu, garder vraiment notre logique. On a eu des réflexions à ce moment-là, ça ne ça m'a même surpris à quel point on a eu des réflexions, heu, vraiment logiques, heu, qu'on a heu, même si, peut-être, tout n'était pas nécessaire, mais on n'a vraiment pas cédé à la panique, heu, on a vraiment agi du mieux qu'on a pu pour, heu, passer, heu, l'orage et du coup ça s'est assez bien passé, et puis, surtout ce qu'on a eu de la chance, c'est qu'à la fin, le feu, il était toujours en vie, donc en fait, on a pu oui, ouais, ouais, ouais, tu petites braises, mais on a pu le relancer, et donc ça nous a permis de chauffer les vêtements, enfin de, voilà, de sécher les vêtements et ça nous a permis de manger aussi, et donc on a pu manger des nouilles, c'était les meilleures nouilles de ma vie, mais vraiment, hein!
Ouais. Waouh, quand même. <laughs> OK. <laughs> Bah j'imagine, j'imagine, ça aurait pu être les dernières et finalement, heu, tout s'est bien passé.
Oui, <chuckles> bah oui, aujou on aurait pu pas le manger ouais. C'est ça.
Bah écoute, heu, franchement, hein, merci de m'avoir fait vivre, heu, ce bout d'aventure. Vraiment, j'étais, heu, bah, là j'étais toute ouïe, et j'ai même réussi à vous visualiser, heu, sur votre matelas en attendant que l'orage veuille bien passer son chemin. Voilà, et j'ai même goûté un peu à vos nouilles aussi.
<chuckles> Oui. Ah bah, super. Ben, écoute, ça me fait plaisir.
Non mais je te remer je te je te remercie vraiment pour, heu, pour cet échange, c'était palpitant.